आजकल क्या हो रहा है ना मेरे साथ मैं जब भी मतलब अ, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ ना पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि मेरे काम का इतना मुझे प्रेशर रहता है, मैं बोझ इतना बढ़ जा रहा है ना इधर से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ? क्योंकि हाल-फ़िलहाल ही हम लोग का ना जॉब लगा है तो उन लोग का उतना नहीं है मेरा ना बहुत ज़्यादा ही है। क्योंकि मुझे पा फुल टाइम करना पड़ रहा है तो जिसकी वज़ह से ना मुझे मैं 8 बजे जाती हूँ, 6 बजे आती हूँ। जिसके बीच ना मैं अपने दोस्तों के साथ मैं समय व्यतीत ही नहीं कर पा रही हूँ। उसके साथ मैं कोई भी मस्ती या फ़िर पार्टी-वार्टी ना, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और वो लोग पूरा बोलती है कि चलो चलते हैं अब मुझे भी जाने का काफ़ी मन करता है कि मैं इतना व थक जाती हूँ ना काम से। मैं चाहती हूँ मैं अपने लिए थोड़े-से समय निकालूँ और थोड़ा-सा ना घूमने-फिरने जाऊँ थोड़ा पार्टी करूँ। पर मुझे समय मिल ही नहीं रहा है मैं इतना फँस गई हूँ काम और ये न जीवन के बीच में ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ? तो मैं ना कोशिश भी की चलो 1 दिन छुट्टी लेते हैं और दोस्तों के साथ जाके ना थोड़ा-सा म मस्ती करते हैं या फ़िर कुछ अच्छी चीज़ें, यादगार चीज़ें करते हैं। तो मैंने ना अ, बड़े सर से बात भी किया था कि सर मुझे थोड़ा देर के लिए छुट्टी दीजिए 1 दिन के लिए मुझे ना दोस्तों के साथ थोड़ा ना समय व्यतीत करना है, थोड़ा आराम चाहिए। क्योंकि क्या है ना यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है जिसकी वज़ह से ना मेरे शरीर पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए थोड़ा-सा मतलब 1 दिन का मुझे छुट्टी दें पर वो छुट्टी भी नहीं दिए हैं बल्कि और मेरा काम ज़्यादा बढ़ा दिए। जिसकी वज़ह से ना मैं काम को घर लेके आने लगी और घर में भी काम करने लगी तो जिसकी वज़ह से मैं अपने दोस्त लोग से ना फ़ोन पे भी बात नहीं कर पा रही हूँ। उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही हूँ ताकि उनके साथ घूमने या फ़िर थोड़ा-सा बात-वात भी करूँ। क्योंकि मेरे दोस्त का बर्थडे भी आने वाला है तो मैं चाहती हूँ उसका न उस बर्थडे में भी जाऊँ, उसके साथ बातें करूँ। तो ये सब बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं हो रहा है तो कृपया करके कुछ ऐसा सुझाव दें ताकि ना मैं इस दुविधा से निकल सकूँ।
हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। <smacks lips> हाँ, जी देखिए, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और आपके शब्दों से उनसे रूबरू होने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और देखिए अ, आपकी जो समस्या है ना मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सामान्य हो चुकी है क्योंकि इंसान जो है ना वो आजकल अ, इन चीज़ों में संतुलन बना नहीं पाता। और देखिए इसका समाधान देने के लिए ना सबसे पहले मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे? आपसे अ, गहराई में जाननी पड़ेंगी बातें अ, तब जाकर हम एक निष्कर्ष पर आएँगे और मैं आशा करूँगा कि अ, मैं पूरी मदद करूँगा आपकी अ अ, इस समाधान इसको समाधान देने में। अ, क्या मुझे बता सकते हैं कि अ, आप किस तरह के जो है ना संतुलन बनाना चाहती हैं? या फ़िर मतलब कि कह सकते हैं कि आप क्या चाहती हैं कि आप काम को भी ढंग से करती रहे और साथ-साथ जश्न भी मनाएँ। ज शायद अपने दोस्तों के साथ भी समय व्यतीत करें किस तरह से आप मुझे थोड़ा-सा विस्तार में बताएँगे?
जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल, मैं बताऊँगी। मैं चाहती हूँ ना कि मैं काम के साथ-साथ ना, स अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जश्न भी मनाऊँ, थोड़े पार्टी करूँ मैं। जिस तरह मैंने बताया, मेरी दोस्त का बर्थडे आ रहा है, तो मैं उसमें भी जाऊँ। पर मेरे काम में मैं इतना उलझ चुकी हूँ ना, कि मैं उस लोग को समय नहीं दे पा रही हूँ। मैं दोनों को ना, संतुलन नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश की कि, "चलो, वो लोग को ना बोलते हैं, वीकेंड में मनाने के लिए।" तो क्य अ, म संडे को क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि संडे को एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा काम देते हैं कि, "आपको इतना पूरा करना है। तो अगर आप पूरा नहीं करेंगे ना, तो आपका सैलरी काट लेंगे।" तो इस वज़ह से ना, मेरी तनख़्वाह कटने का मुझे इतना डर रहता है, जिसकी वज़ह से ना, मुझे संडे को भी काम करना पड़ता है। वो लोग मेरी रूम आ जाती हैं, फिर भी मैं ना, वो लोग के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाती हूँ, कोई भी जश्न नहीं मना पाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि वो लोग ना पूरा पार्टी -वुरटी का तैयारी कर ली थी, कहीं जाने का। बिना बताए ना, मेरे रूम में आ गई थी कि, "चलो, जश्न मनाते हैं कहीं जाके।" पर मेरे पास तो संडे को भी काम था बहुत ज़्यादा, तो इसकी वज़ह से ना, वो पूरा गुस्सा हो गई कि, "तुमको मेरे लिए को बिल्कुल समय नहीं है। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करती हो, तो तुम दोस्ती किस लिए निभा रही हो? तुम तो दोस्त हो ही नहीं।" तो मैं इतना उलझ चुकी हूँ इसमें ना, कि आखिर मैं दोनों में कैसे समय बाँटू? मतलब कैसे दोनों में ना, एक समानता लेके चलूँ? तो इस वज़ह से मैं इतना इसमें दुविधा फ़ँस चुकी हूँ ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, जी। देखिए, मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और देखिए, चिंता करने की बात नहीं है। अ, क्या मुझे बता सकते हैं कि अ, आप किस किस-किस समय आप जो हैं, वो 1 हफ़्ते के अंदर आप ब फ्री होते हैं या फिर 1 दिन की आपको छुट्टी मिलती है? तो उसके समय आप उस छुट्टी वाले दिन, जैसे कि कह सकते हैं ना, आप शनिवार या रविवार को शायद, मेरी मुझे लगता है कि आप अ, छुट्टी लेते हो या फिर छुट्टी हो और उस दोनों दिन में आप क्या करते हैं? किस तरह से आपका जो है, वो दिन वो व्यतीत होता है और अ, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा मुख्य कारण क्या है? चलो, काम तो मैं मानता हूँ, परंतु इतना काम है कि आप अपने अ, दोस्तों के लिए 1 से डेढ़ घंटा भी नहीं निकाल पाते?
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी देखिए, उम, सप्ताह में ना, बस 1 ही दिन छुट्टी मिलता है, वो है इतवार को। इतवार को भी सर लोग ना, इतना काम दे देते हैं कि, आपको इतना काम खत्म करना है। क्योंकि हम लोग ना, अभी-अभी मतलब अ, ग काम शुरू किए हैं, जॉब करना, इंटर्नशिप हुआ है। तो इस वजह से वो लोग ना, मुझ पे ज़्यादा ही काम दे रहे हैं हम लोग को, ताकि ना, कि, "अभी तो न्यू-न्यू है, कुछ बोल नहीं सकेगी, इस वजह से जितना भी काम देना है, दे दो।" तो इस वजह से इतना सारा मुझे काम दे दिया जा रहा है ना, कि मैं इसमें ना पूरी तरह से फँस चुकी हूँ और पूरा दिन मेरा काम में चल जाता है। फिर मेरी मम्मी सब से थोड़ी मेरी बातें होती हैं, फिर थोड़ा-मोड़ा मैं मोबाइल भी ईमेल, ये सब चेक करती हूँ। तो ना, मेरी मम्मी से जो बातें होती हैं, उसी में मेरी 1-2 घंटे चल जाती हैं। मम्मी लोग बोलते हैं, "तुम हमसे बात ही नहीं करती है। तुम हम लोग से क्यों नहीं बात करती हो? सिर्फ़ काम करती रहती हो, काम करती रहती हो।" इस वजह से ना, मैं अपने दोस्त लोग को ना, बिल्कुल भी स नहीं दे पा रही हूँ समय, कि मैं उसके साथ कोई जश्न मना पाऊँ या फिर कुछ भी ऐसा मनोरंजन चीज़ें कर पाऊँ, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि, "हाँ, चलो, आज मैं दोस्तों के साथ घूमने गई, तो पार्टी की, तो थोड़ा मतलब रिलैक्स हुई।" जिसकी वजह से ना, मुझे काफ़ी तनाव रहता है इस सब की वजह से, कि, "मैं सिर्फ़ काम कर रही हूँ और मुझे अपने लिए समय नहीं मिल रहा है कि मैं थोड़ा-सा अपने दोस्त लोग के साथ घूम सकूँ, फिर सकूँ।" क्योंकि देखती हूँ दूसरों को ना, कि, सब अपना काम और अपना ए रिश्ता, दोनों कैसे इतना अच्छा संभाल रहा है, मैं क्यों नहीं संभाल पा रही हूँ? मैं जितना भी कोशिश करती हूँ, मैं और उलझती जाती हूँ, संभालने की जगह पर। मेरी दोस्त ऐसी हो गई कि अभी तो बिल्कुल मुझसे बात ही नहीं कर रही है, ना के बराबर बात कर रही है। मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ कि, "भाई, मैं अ, नहीं संभाल पा रही हूँ, मेरा काम इतना बढ़ रहा है, तुम लोग के जैसा मैं नहीं हूँ। तुम लोग की घर वाले बहुत अमीर हैं, मेरी नहीं हैं। मुझे घर भी पैसे भेजने पड़ते हैं।" तो इस वजह से ना, मैं काफ़ी समझाने की कोशिश करती हूँ, तो वो लोग भी नहीं समझते, वो लोग बोलते हैं, "नहीं, चलो, पार्टी करने के लिए, तभी मैं मानूँगी।" तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो लोग को मैं समझाऊँ कैसे?
जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, जी। अ, देखिए, मैं आपके शब्दों से र आपकी समस्या से रूबरू होने की कोशिश कर रहा हूँ। अ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसी कौन-सी पार्टी है या ऐसा कौन-सा जश्न है अ, जो आपने मिस किया हो और आपको अब उसको मिस करने के बाद आपके अंदर आप क अ, गिल्ट महसूस कर रहे हों और किस तरह की भावनाएँ आप महसूस करते हैं अ, जब आप इस तरह के जश्न जो है, वो मिस कर देते हैं अपने काम की वजह से?
जी। हुँ। जी। हुँ। जी, देखिए ना, हाल-फिलहाल में मेरी दोस्त का बर्थडे था, पिछले अ, हफ़्ते ही। तो उसके बर्थडे में ना, मैं नहीं जा पाई, क्योंकि उसका बर्थडे वो क्या बोली थी कि, "मैं 3 बजे बर्थडे रखूँगी, तो 3 बजे दोपहर में तुमको आना है।" हम बोले, "भाई, मुझे टाइम मिलेगा ना, समय, तो मैं बिल्कुल आऊँगी तुम्हारे जन्मदिन पर।" तो मैंने ना छुट्टी लेने की कोशिश भी की, कि, "चलो, मैं हा म बोलूँगी सर को कि सर, मुझे आधा बेले की मुझे छुट्टी दे दीजिए, ताकि मैं ना अपने दोस्त का बर्थडे में जा सकूँ।"
हाँ, हाँ। हुँ।
तो सर ने बोला कि, "ये तो कोई बात नहीं है, आप बर्थडे वड्डे के लिए तो आप छुट्टी नहीं ले सकती हैं, तो ये गलत बात है। मैं आपको छुट्टी नहीं दूँगा।" जिसकी वजह से ना कि मैं उसका जन्मदिन पे नहीं जा पाई और वो मुझसे इतना गुस्सा हो गई ना, कि वो वो अभी तक मुझसे गुस्सा है, वो अभी तक मुझसे बात तक नहीं कर रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको कैसे मनाऊँ, कैसे बताऊँ कि, मैं ये दोनों के बीच में संतुलन नहीं बना पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारा साथ, म मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ घूमूँ, तुम्हारे साथ पार्टी करूँ, थोड़ा जश्न मनाऊँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे सुकून थोड़ा मिले, क्योंकि मैं इतना प तनाव से गुजर रही हूँ ना, कि मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ। कितना भी चाहती हूँ उन लोगों को बताना ना, बट वो लोग समझना ही नहीं चाहती हैं। ना ही मेरे म ऑफ़िस में समझना चाह रहे हैं सर लोग, मैंने लेटर भी लिखा कि, चलो, सर को लिखते हैं कि सर मुझे 1 दिन की कम से कम छुट्टी दें, ताकि मैं अपने मित्र, ये सब के साथ ना, कहीं घूम आऊँ, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा ब्रेक मिले, मैं पूरा काम करके ना, थक जा रही हूँ। मुझे इतवार को भी छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा समय दें। पर वो भी वो लोग नहीं मान रहे कि, "नहीं, अभी आप जॉइन किये हो, तुरंत कैसे आपको छुट्टी दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दूँगा, आप काम कीजिए।" मतलब ये सब चीज़ों में मैं इतना फँस चुकी हूँ ना, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ। <smacks lips> हाँ जी। देखिए, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। अ, देखिए मेरा कुछ अे 1-2 प्रश्न हौर है। शायद मेरा आख़िरी प्रश्न यही है अ, कि आपके घर वाले जो हैं या फ़िर कोई ऐसा आपका साथी है अ, जो आपको इस चीज़ में सहयोग करता हो, आपको समझाता हो, आपका समर्थन देता हो अ, आपको सीख देता हो कि आपको काम की तरफ़ ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दोस्ती यारी छोड़ देनी चाहिए या फ़िर अ, किस तरह की आपकी चीज़ें हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझाता हो?
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई हैं जो मुझे मेरे को समझाते हैं कि देखो काम ज़्यादा ज़रूरी है। काम ना तुम्हारी ज़िंदगी सुधारेगा तो तुम्हें ना आगे बढ़ाएगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे ना तो सब तुम्हारा इज़्ज़त भी करेगा। तो मैंने उनको बोला कि काम ज़रूरी थोड़ी ना होता है। सिर्फ़ चौबीसों घंटा काम करते रहो अपना सेहत ख़राब कर लो, अपने दोस्त लोग को थोड़ा घूमना भी तो ज़रूरी है। जो लोग बोल रहे हैं थोड़ा जश्न करो बर्थडे इस सब में भी तो जाना ज़रूरी है। तो इससे ना हमारी मन भी थोड़ी ना मतलब अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इतने अच्छे लोगों से मिल रही हूँ। पर वो भी नहीं समझ पा रहे हैं मैं उनको वो भी मुझे बहुत इसी तरह समझा रहे हैं। कि तुम क्या-क्या काम पे ध्यान दो ये सब दोस्ती वोस्ती छोड़ दो इसमें क्या ही रखा है। तो मतलब मैं तो परेशान हो चुकी हूँ कि आख़िर मैं किसको-किसको समझाऊँ? और मैं इस का काम और अपने जो निजी जीवन है उसमें मैं कैसे संतुलन बना पाऊँ?
जी। जी, जी। देखिए मैं आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ और मैं अ, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी बातों से उससे रूबरू होने में आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा में सहायता दी है। और देखिए अ, बात ऐसी है ना, साब की आजकल ना काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति जो है ना वो इसमें संतुलन बना नहीं पाते। अ, तो देखिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अ, आप भी एक सामान्य अ, सामान्य व्यक्ति ही हैं और सामान्य अ, समस्या में ही है आप भी फँसी हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊँ ना
जी। हुँ। जी।
अ, जब इंसान जो है ना वो काम की तरफ़ ज़्यादा ध्यान देता है ना तो अप अक्सर अपनी यारी-दोस्ती जो है वो इन सबको छोड़ देता है, भूल जाता है। और तो देखिए बात ऐसी है ना इंसान इन चीज़ ब चीज़ों के बिना भी नहीं जी सकता। क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो अपने हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमको काम ज़रूरी है तो हमारे साथ हँसी-मज़ाक मस्ती अगर ये सब जीवन में है, तभी हमारा काम में भी मन लगता है। क्योंकि रोज़-रोज़ के एक शेड्यूल से, रोज़-रोज़ से अ, रोज़-रोज़ के 1 रूटीन से इंसान भी बोर हो जाता है इंसान कभी ज़िंदगी में कुछ करने का मन नहीं करता।
जी। हुँ। जी।
और देखिए अगर मैं आपको बताऊँ ना? <smacks lips> इसका 1 समाधान तो देखिए मुझे लगता है ना कि आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। अ, शेड्यूल इस तरह का की आप काम जो है वो इस तरह से बाँट ले कि आपको अ, जो है उसका लोड ना लगे, उसकी टेंशन ना लगे, उसकी परेशानी ना हो। अ, आप उसको कह सकते हैं कि आप उसको सुबह जल्दी उठकर कर ले अगर आपको उस किसी दिन बाहर जाना है या फ़िर रात को अगर लेट कर ले थोड़ा-सा अगर आपको आपको दोनों चीज़े अगर आपको जीनी है ना, दोनों अगर आपको पार्टी भी जीनी है, आपको काम भी करना है तो मुझे लगता है आपको शायद कहीं न कहीं सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा या तो नींद में या आराम में, है ना? या आपको अ, नौकरी में या फ़िर आपको पार्ट पार्टी में। तो मुझे लगता है आपको किसी न किसी चीज़ में तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी तो हर चीज़ से सारी अ, चीज़ें सारी ज़रूरी है। परंतु सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा काम है। तो मैं आपको ये तो कहूँगा की काम काम तो ना छोड़े, परंतु अ, शेड्यूल बनाए और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उनका संतुलन बनाने की कोशिश करें। और दूसरा मैं आपको कहूँगा ना की प्राथमिकताएँ तय करें कि आपके लिए कौन-सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। आपका काम या फ़िर आपकी दोस्ती। और काम मुझे लगता है आपकी प्राथमिकता रहे तो काफ़ी ज़्यादा अ, बेहतर रहेगा। अ, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएँगी, अगर आप ये दोनों तीनों चीज़ें भी करोगे, तो मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें जल्द ही बेहतर हो जाएँगी आपके जीवन में और आप इस समस्या से बाहर निकल पाओगे।
हुँ। जी। अच्छा। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। हुँ। हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है। मुझे भी बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है कि अगर मैं ये सब करूँ ना तो शायद मैं अपने निज़ी जीवन और काम के बीच ना संतुलन बना पाऊँगी। तो इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी। मैं भी आप चाहूँगा कि आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाए। धन्यवाद।